हाँ।
और मेरे लिए भी कहीं न कहीं खाना जो है ना, मैं बहुत सारा खाता हूँ, लगता है यार, छोड़ो, हटाओ कौन देखे? बस खाओ। <chuckles>
<laughs> नहीं, नहीं वो तो है। क्योंकि खाना है ही चीज़ ऐसी, मूड बना देती है। <laughs>
हाँ जी, बिल्कुल। अ, लेकिन मैं बाहर नहीं खाता, हुँ, ये चीज़ है मतलब मुझे अगर घर में मिले, तो मैं ज़्यादातर उसको ही प्रेफ़र करता हूँ।
अरे वाह! अच्छी ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। जी, जी, बेशक।
अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि खाना बनाना अक्सर कहीं न कहीं नज़रअंदाज़ की न अ, नज़रअंदाज़ की गई मेहनत है, जो देखभाल के दायरे में आती है? खास करके घर के कामों में और जेन्ड़र रोल्स की बात करें, तो इससे क्या समस्याएँ या गलतफ़हमियाँ बनती हैं कुछ इसके बारे में कुछ बताइए? आपके क्या विचार हैं?
ओह! हाँ। जी। अ, जी अ, ये है कि अ, खाना बनाना एक अ, कला है और उसके साथ में हम जब खाना बनाते है तो जब कम सबके बारे में सोचते हैं ना, तो सबकी अलग-अलग फ़रमाइशें आती हैं, और अलग-अलग फ़रमाइशें आती है तो अलग-अलग फ़रमाइश बनाने के लिए हमें वक़्त लगता है। और वक़्त लगने के हिसाब से क्या होता है कि कभी-कभी उस वक़्त में हम काम नहीं कर पाते, जैसे कि आपने अ, सही कहा मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, मैं ऑफ़िस भी जाती हूँ, तो मुझे समय की बहुत दिक़्क़त होती है, तो मैं तो क्या करती हूँ आधे से ज़्यादा काम मैं अ, पहले से ही करके रखती हूँ। मेरे सास-ससुर मेरे साथ रहते हैं, तो उनकी भी मुझे मदद मिल जाती है, क्योंकि उनका ये अ, घर में बैठे-बैठे जैसे मटर छीलना है या मेथी को क अ, छील के रखना है, तो वो सारी चीज़ें वो मुझे मदद रूप में करते हैं। लेकिन हाँ, मैं ज़्यादा वक़्त तक किचन में रहती हूँ तो मुझे मतलब के अ, कमर दर्द होने लगता है और तभी ऐसा होता है कि मैं हाँ, तभी मैं सामने से बोल देती हूँ, भई मेरे से नहीं होगा, मेरा मतलब अ, बोलने का तरीक़ा भी थोड़ा अ, ज़ोरदार आवाज़ में होता है। <chuckles> और <chuckles> नहीं, नहीं क्यों होता है, क्योंकि वो दर्द होता है ना। उम, मुझे पता है सबकी पसंदीदा चीज़ें है, लेकिन वो दर्द में जो रहते हैं ना तो एक बोलते हैं ना एक अ, एक कराह-सी निकल जाती है, तो वो मेरे अ, स्वर के साथ निकलती है, जो कि मुझे पता है <chuckles> कि वो सही नहीं है, लेकिन क्या होता है कि ज़्यादा वक़्त तक किचन में रहने से भी ये ना अ, पैर में भी अ, द दुखने लगते हैं, इतना वक़्त तुम खड़े रहते हो तो हाँ।
हाँ। हाँ। एकदम सही बात है। हाँ। जी। हाँ। जी। ओह! समझ गया लहज़े वाला। अच्छा, जो था, फिर वाह जी। हाँ, होता है होता है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। <laughs> हाँ जी। समझ गए और कहीं न कहीं हाँ, और कहीं न कहीं ऐसा भी होता है कि दबदबा भी बनाना पड़ता है, नहीं तो पता लगे लोगों की फ़रमाइशें कम ही ना हों। <laughs>
दो इसलिए। <chuckles> सही है, तो तो इसलिए जब मैं कहूँगी ना आज मैं खाना नहीं बनाऊँगी, मेरे यही स्वर रहते हैं, तो सब समझ जाते हैं कि भई उसको तक़लीफ़ है तभी ही वो मना करती है, नहीं तो तो मेरा ऐसा है कि हाँ, अगर रात को 1 डेढ़ बजे भी बोलो ना, तो मैं खाना बनाने के लिए हर वक़्त तैयार रहती हूँ। मेरा ऐसा है, मेरा स्वभाव है कि सबको खाने के मामले में खुश रखो, अगर वो खुश रहेंगे, तो हमारा घर भी खुशहाल रहता है, ये मेरा मानना है।
हाँ। आज मामला गर्म है कुछ। जी। हाँ जी।